बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि, जितना नुकसान इसने हमारी दुनिया को दिया है, वह कहूँगा कि काफ़ी युवा पीढ़ी जो हमारी थी, वह एक अच्छी राह पर हो सकती थी, अगर ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना होती, क्योंकि जो ये प्रभाव डालती है, वह धीरे-धीरे, एक तनाव का कारण भी बनता है। और मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बहुत जो तनाव होता है, काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ख़राब कर देता है, और अगर इतने छोटे बच्चों में ही शुरू से इतना तनाव रहने लगेगा, तो वे बड़े होकर क्या ही मुकाम हासिल कर पाएँगे और, कितना ही अच्छा वह जी पाएँगे। तो मैं यही ज़रूर कहूँगा कि, हमें ये इस्तेमाल अगर करते हैं तो करो लेकिन इतना ज़रूर रखो अपने मनोबल को, कि वह उसका ऊपर इतना प्रभाव ना डाल पाएँ और हमारी जो ज़िंदगी है, वह वैसी ही चले जैसी वह पूरी ज़िंदगी से चल रही थी शुरू से, और ना कि हम इस चीज़ का इतना ज़्यादा बड़ा बतंगड़ बना बैठे, कि जो हमारी अच्छी ज़िंदगी थी हम वो भी अच्छे से ना जी पाएँ। आपका क्या कहना है इस बारे में?
जी। हुँ। जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ, जी। जी। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ।

बिल्कुल, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसके अ, हमने इतना तो स देख ही लिया कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं, जितने इसके फ़ायदे हैं। तो मैं वही कहूँगा कि अगर ये चीज़ें जितनी कम हो सकें, हम उतनी ज़्यादा बेहतर हैं, और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वह इतना ज़्यादा है कि, उससे अच्छा तो यही है कि ये हो ही ना। और ये सच भी बात है क्योंकि ये इन चीज़ों से एक तो मैं कहूँगा कि बच्चों की खुद की सोचने की कम होती है, क्षमता और वह काफ़ी चीज़ें बिल्कुल, इन चीज़ों से देखकर अच्छी नहीं कर पाते। अब मैं कहूँगा कि उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए और वही ये जितनी अच्छी हो पाए। वह इन चीज़ों से के प्रभाव से दूर होकर ही होगी, तो मैं कहूँगा कि हमें इतना बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कि बच्चे इनसे ज़्यादा दूर रहें और ना कि, इन चीज़ों का ज़्यादा अ, वो करें, इस्तेमाल। और ये तो है ही कि सोच बिल्कुल इससे बदलती है लोगों की, क्योंकि वह देखा-दिखाई में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं और हर चीज़ में अपने मैं कहूँगा कि परिवार वालों को भी तंग करने लग जाते हैं हर चीज़ के लिए, कि उन्हें लगता है कि, उन्होंने कुछ नहीं किया उनकी ज़िंदगी में और हमें वह अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, कि वह समझे कि जो हमें मिला है वह भगवान की एक देन है। और यही समझने में उन्हें इतनी देरी हो जाती है, क्योंकि वह सोशल मीडिया के प्रभाव में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि, वह हर चीज़ को भूल जाते हैं, और आपका क्या कहना है इस बारे में?
उम, जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ, जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। उ जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ।